Okay, interessant. Äh, geht mir aber auf jeden Fall auch so. Ich würde sagen, um um Nostalgie aufzugreifen, ist bei mir eher so ich würde sagen, wirklich beides gleichermaßen. Einerseits ist habe ich, glaube ich, Nostalgie eher so in, ja, Momenten, wo ich mich nicht so wohlfühle und dann halt eher so denke, ja, das war doch damals voll schön als Kind, ne? Aber gleichzeitig fühlt es sich auch echt schön an, ne, an diese Momente zu denken.
Ja, okay.
Man darf sich nur nicht zu sehr verlieren da drin.
<chuckles> Ja, klar, ja. Nicht nur in der Vergangenheit leben, genau. Ne, das ist, glaube ich, 'n allgemein wichtiger Tipp. Äh, wie wichtig ist es denn für dich? Äh, hast du Menschen, die du speziell mit Glücksgefühlen verbindest in deinem Leben oder ist das mehr was, was du an Dingen, an Ereignissen festmachst?
Ja. Also, ich würde tatsächlich wirklich nur sagen, mein Bruder. Der ist also, wenn ich jetzt 'n Menschen wählen müsste, dann auf jeden Fall ihn, weil auch wenn ich mit vielen Leuten schon schöne Zeiten verbracht habe, ist ja wahrscheinlich einfach, ne, durch diese Blutsverwandtheit ist es irgendwie noch mal was anderes, ne? Ich weiß, er er ist halt immer da. Ich hatte nie Streit mit ihm. Und, ähm, ja, auf natürlich die gewisse Ähnlichkeit, ne, die eher genetisch bedingt ist, macht's vielleicht auch noch angenehmer, ne, dass man halt ähnliche Dinge mag. Und, ähm, ja, auf jeden Fall ist das er und sonst, glaube ich, niemand. Bei dir?
Ja. Ja, das kenne ich, äh, tatsächlich, witzigerweise hätte ich jetzt auch primär meinen Bruder gesagt. Glaube ich, nicht nur eher in meinem Fall, meine Eltern auch und auch 1, 2 Freunde, die ich seit Grundschulzeiten hatte. Aber grundsätzlich, mein Bruder wäre jetzt wahrscheinlich auch so die Nummer 1 in meinem äh, in meinem Kreis, äh, die ich da genannt hätte. Das passt auf jeden Fall, ja. Also, das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du da sagst.
Ah, schön. Ja. Ah, cool.

Okay. Ne, ist doch schön, wenn das klappt. Also, bei mir war das immer mehr ‘n ‘n aktivere ‘n involvierterer Prozess, wo ich, äh wo ich gemerkt habe: „Okay, ich muss mich jetzt quasi wieder aus so‘m so 'n f rausziehen.” Ähm, ist mir ‘n paarmal im Leben passiert. Jetzt, wie gesagt, nicht in der jüngeren Vergangenheit, aber so an sich gesprochen. Deshalb habe ich das Studentenbeispiel gewählt. <chuckles> Äh, war jetzt, äh, in den letzten Jahren kein so großes Problem mehr, aber ja, war äh, meine Studentenzeit war auch, äh, um, äh, und kurz vor Corona. Von daher, da hatten viele, glaube ich, auch allgemein andere Probleme.
Ah, okay. Ja. <chuckles> Ah, okay. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, gibt‘s irgendwas in deinem Berufsalltag? Ich weiß, wir müssen das immer abstrahieren, aber gibt‘s irgendwas in deinem Berufsalltag, wo Glück ‘ne Rolle spielt oder wo du Glück findest?
Ja, ich ich ich weiß auch gar nicht, wie, äh ich glaube, so die Oberbereiche kann man schon nennen so, ne, Pflege, ähm, da ist Glück
Okay.
ja, ist ist ist schwierig, weil einerseits sind ja Leute, die Pflege brauchen in ‘nem, ich sage mal, schwierigen Zustand, ne? Zwangsläufig können die ja nicht mehr selbst gewisse Dinge tun und wissen ja auch selbst, dass es nicht großartig besser wird, ne? Zumindest nicht langfristig gesehen. Und, ähm, ja, das ist dann so ‘n bisschen das Glück im Unglück finden, so kommt‘s mir vor, weil jeder weiß, es wird nicht besser, aber man merkt auch bei vielen Leuten, äh, dass sie sich halt echt über Winzigkeit äh, über winzig kleine Sachen freuen, ne? Einfach nur irgendwas Leckeres zu essen oder dass überhaupt jemand da ist, ne? So, de man man kommt rein und manche strahlen halt direkt, weil einfach jemand da ist, den sie kennen und mit was Positivem verbinden.
Ja, klar. Ja. Okay. Ja, das klingt dann, äh klingt auch irgendwie so, dass es einem dann, äh, das Glücksgefühl sozusagen ausstrahlt, dass man‘s mitnimmt, ja.
Und, ähm Ja. Ja, wenn wenn‘s nicht zu stressig ist, äh, ist es auf jeden Fall wird es übertragen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber es gibt auch das Gegenteil, ne, dass dann manche Leute einfach, ja, chronisch Schmerzen haben oder so was, ne, und dann einfach immer unglücklich sind. Und ja, da kann man dann auch leider nicht so viel machen, um die Leute aufzubauen.
Ja. Boah, das ist auch das ist ‘n heftiges Thema, ehrlicherweise. Ich, äh ich bin im IT-Bereich. Äh, ich kann jetzt keine so superextremen Beispiele bringen, ehrlicherweise. Ne, Pflege ist auch
Ja. Ah, ja. <laughs> Ja, vielleicht, wenn du irgend 'n größeres Projekt geschafft hast, äh, gibt's bestimmt ‘ne Menge Glück.
Ja, so so was hätte ich jetzt angesprochen, wenn jetzt von deiner, äh, Warte aus nix gekommen wäre sozusagen. Ne, Pflege ist ‘n super superwichtiges und großes Thema. Okay, ich sehe grade, wir müssen so langsam Schluss machen. War ‘n war ‘n cooles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut. Ja, vielleicht hört man sich mal wieder.
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja.